Evet yapmayı seviyorum. O pratik oluyor çünkü ama Aynen, eee, ama, eee, he, mesela hafta sonuysa eğer biraz daha çeşitliliği arttırabiliyorum. Hani eşim de yumurta yesin diye o. Eee, yani omlet olabiliyor ya da belki böyle bir kruvasan içerisine, eee, bir böyle, eee, kı peynir sürüp, işte, biraz çeşitliliği arttı farklı bir menü gibi. Evet, yani, yumurta öyle bir gıda ki, eee, ben, eee, her şeyle yiyebilirim. Bu arada tabii, eee, yumurtanın, eee, lezzeti de önemli. Yani, iyi bir yumurta olması da önemli öbür türlü çok keyif vermeyebilir. Eee, b haşlama da olabilir ama ben epeydir hiç haşlama yememişim. Şu an fark ettim. <giggles> Bu hafta sonu bir düşüneyim o zaman. Haşlama yapabilirim. Evet.
Sahanda. Hı hı. Mesela? Hı hı. Ufak sandviçe döndürmek gibi mi? Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. O zaman hafta sonuna evet, eee, kahvaltı <giggles> planları başlayabilir o zaman. Tamam, peki. Eee, yumurta dışında böyle, hani, her gün yumurta yiyor musun bilmiyorum ama bazen böyle kokabilir, canın istemez vs. Onun yerine böyle ikame ettiğin başka bir yiyecek var mı?
Aynen. Hı hı. Aslında ikame etmek çok önemli bir detay. Çünkü her sabah aynı şeyleri yemek için vaktin de olmayabilir. Eee, eee, va değişik bir şeyler de arayabilirsin. Bazen bu, uuu, işte, granola gibi, eee, içinde besleyici protein, eee, ve tahıllı olan şeyler, evet, çok iyi bir alternatif oluyor. Eee, bazı sabahlar, eee, işte, süt istemeyebiliyor vücut, ııı, işte o biraz senin, eee, benim yani midemle ilgili olabiliyor ama mesela şey insanı değilim, sabah hemen bir aç karnına kahve içeyim insanı değilim asla. Mutlaka bir şey yemem lazım.
Hı hı. Hı hı. A, evet. İyi bir alternatif. Hı hı. Hı hı. Hımm. O kahve altını yapmaya çalışıyorsun. Aslında kahvaltı kelimesi de kahve altından geliyor ya, yani onu sen orada tamamlamaya çalışıyorsun.
Aynen. Evet, gerçekten o benim için önemli, eee, ama bu alışkanlıklar bazen şey olabilir, yani mesela, emm, ufak bir, eee, krakerle birlikte yanına bir şeyleri desteklemek olabilir ya da çok keyifli bir salata da olabilir, eee, ama kahvaltının çok önemli bir, eee, öğün olduğunu artık alışkanlıklarıma dâhil ettiğimi söyleyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Evet.

Evet, doğru. Aslında burada çiftliklerden aldığın için bir etiket bakmıyorsun yani orada zaten görüyorsun, yeni toplamış. Eee, zaten, eee, eee, yeni almış. Eee, tavuktan belki 1 gün önce çıkarmış, kontrolü yapmış. Eee, süt de öyle mesela hayvanları orada, ııı, kendisi oradan sağmış, işte, bir teneke içerisinde, kazan içerisin Eee, böyle yerler çok fazla benim bulunduğum yerde. Eee, hem geçim kaynağı olarak insanların yaptığı bir şey bir de, eee, burada yaşayan yerel halk da marketten ziyade bunu tercih ediyor. Iıı, benim de zaten özlem duyduğum bir şey. Bu maalesef benim ülkemde artık unuttuğumuz şeyler. Özellikle büyük yaşanınca ulaşması maalesef zor.
Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Getirmiş. Daha butik bir şey o zaman bu bahsettiğin yer. Hı hı. Evet. Evet, doğru artık yok. Bir de Şunu getirdi aklıma anlattıkların. Yani, bu insanlar burada yaşıyorlar, kendi üretimlerini yapıyorlar, yerleri yurtları belli. Eee, yani bir problem yaşadığında bu insanla gidip bir ürün hakkında konuşabilirsin. Öyle bir sorumlulukları da var aslına bakarsan. O yüzden, hani, yanlış bir şey yapabilmeleri çok zor ya da eksik. Belki kalite de, eee, bu güvenden ve bu süreklilikten geliyor olabilir. Eee, peki, yani anladığım kadarıyla o, ııı, organik gıda alışverişini yapmak da senin için küçük bir alışkanlık aslında. Bunlar dışında neler var peki böyle küçük küçük sevdiğin alışkanlıklar, sana iyi gelenler?
Hı hı. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Evet, burada keşfettiğim şeylerden, eee, birkaçı da keşfettiğim dediğim, vakit bulup artık kendim de sevdiğimi iyice fark ettiğim, eee, çok uzun yürüyüşler. Eee, benim çok hoşuma gidiyor. Ben hep yürüyüş çok severdim ama tabii yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hani, İstanbul yürüyüş yapabilmek için doğayla iç içe, temiz hava alabilmek için ormanlık bir yere gitmen lazım. O da trafikti, şuydu buydu, zor. Eee, şimdi o mesela çok keyif veriyor çünkü, eee, hem yürüyüş yolları olsun hem doğayla iç içe olmak, o yürüyüşün, eee, yarattığı hormonal mutluluklar. Çünkü mutluluk hormonunu da çok yen bir şey var. Mesela bu alışkanlığı edindim. Hava böyle çok fırtınalı ve çok yağmurlu, çok soğuk değilse mutlaka yürüyorum. Eee, o bu alışkanlık oldu.
O! Süper. Hı hı. Çok zor. Evet, doğru ve uzak. Hı hı. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Yaşadığın yer de buna el veriyor anladığım kadarıyla.
Evet. Evet o zaten aslında bazı alışkanlıkların, eee, oluşmasında çok etkili bir şey, dış faktörler.
Çok şanslısın. Çevresel faktörler.

Ya, mesela, sabahları erken uyanmayı çok, uuu, seviyorum. Bu alışkanlığımı özellikle, eee, iş hayatındayken zaten mecburen yapıyordum ama yurt dışına taşındıktan sonra günüm eğer, eee, o günüm boşsa ya da o sabahım boşsa bile bir kere güne erken başlayıp hayata birazcık erken, eee, adapte olmak iyi geliyor bana. Eee, neler yapıyorum? O sabah kalktığımda, mesela, iş hayatı ve İstanbul trafiğini yaşayarak, eee, mücadele ettiğim iş hayatında kahvaltı gibi bir alışkanlık olmadığı için, oluşamadığı için, mesela, kahvaltı alışkanlığını edinmiş olmak benim hayat kalitemi çok değiştirdi. Küçük gibi görünse de aslında çok büyük bir detaymış bu.
Ne kadar güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet, evet. Hı hı. Doğru. A! Mesela, yani, nasıl farklar görüyorsun? Daha öncesinde kahvaltı yapmaya bile vaktin olmuyordu. Dediğin gibi İstanbul'un kaosu, trafiği, kalabalığı ve her yerin birbirine çok uzak olması. E, bunların hepsi gerçekten çok büyük stres faktörleri. Eee, dediğin gibi insan, hani, kendi yemeğine, öğününe bile vakit ayıramıyor ama sen bunu daha sonrasında yurt dışına taşınınca yapabildiğini söyledin. Neler fark ettin vücudunda, kahvaltıyı gününe, böyle, küçük bir alışkanlık olarak soktuğun zaman? Neler değişti?
Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Ya, ne değişti? Ya, mesela, Türkiye'deyken şeydi, eee, böyle şeyler vardır, ııı, diyet krakerleri vardır. Onun içerisine, böyle, peynir falan yiyip, geçiştirme şeklindeydi. Yani, mideme bir şey gitsin. Ama şimdi, mesela Evet, evet, yani, mümkün oldukça dedim, yani, şey olsun, sağlıklı olsun, eee, mümkün oldukça ve tok tutsun. Tabii, ilk, öncelik o. Eee, öyleydi, yani. Ama şimdi, mesela, her sabah 1 tane, en az 1 tane yumurta yemeye çalışıyorum. Yani, sabah proteininin, eee, biraz farkındalığımı arttırdığını düşünüyorum. Nerede farkındalığım arttı? Eee, sabah, evet, mesela, ben 2 öğün yiyorum. Yani, kahvaltı ve akşam yemeği arasında, eee, çok ufak atıştırmalıklarla geçiştirebiliyorum bu sayede. Çünkü beni, böyle, bir topluyor, böyle, bir dinç yapıyor. Günün, evet, enerjisi Ya, aynen, enerji için de gerçekten çok önemli olduğunu fark ettim. Mesela, hayat kaliteme olumlu bir katkı sağladığını düşünüyorum.
Evet. Hı hı. B böyle, buğdaylı şeyler, değil mi? Buğday, çavdar gibi. Hı hı. Hı hı. A! Güzel bir alışkanlık. Hı hı. Acıktırmıyor, sağlıklı. Evet.